ผม เกลียดมากเลย ไอ้เตาขดเนี่ย <chuckles>
อืม ใช่
ร้อนช้ามาก
เออ ใช่ แล้วก็ เหมือนเรา เขาเรียกอะไรอะ เหมือนเรา กะระดับความร้อน ได้ ได้ ไม่ ได้อะ ใช่ ค่ะ จริง ๆ อะเราว่า การทำอาหารน่ะ บางทีมันไม่ได้อยู่ที่สูตรหรือว่าอยู่ที่อะไร อย่างงี้อย่างเดียวนะ มันอยู่ที่แบบ เซนส์ อยู่ที่ไฟด้วย อยู่ที่ เซนส์ ของเราอะ เออ ใช่ เหมือน ตอน แรก ๆ อะค่ะ ก่อนหน้าเนี้ย ตอนอยู่อะพาร์ตเมนต์น่ะ เราก็เป็นเตาที่ เป็น ไฟอะแหละ แล้วก็พอย้ายบ้านน่ะ มันเป็นแบบเป็น เป็นเตาขด ๆ ไงคะ แล้วเรารู้สึกรำคาญมากอะ คือ "แล้วฉันจะดูไฟได้ยังไงว่า มัน คือแค่ไอ้หมุน ๆ นะมันก็นึกไม่ออกหรอกว่า มันอ่อนหรือ มันแรง" อะไรเงี้ย อืม
เออ ใช่ไหม ใช่ไหมครับ? อืม อ้อ มันอยู่ที่ไฟ ใช่ไหมครับ? อ๋อ อยู่ที่ฟึ เออ อืม อืม อืม อืม <chuckles> อืม เออ ใช่ไหมครับ คือ คือ คือมันแดงอะ มันแดงเหมือนเดิมตลอดน่ะ อยู่ที่ว่ามัน มันจะร้อนมากร้อนน้อย แค่นั้นเอง
ใช่ อืม ใช่เลยค่ะ
แล้ว ก็ อีกอย่างหนึ่ง ที่ ที่ผมชอบการที่มันเป็นไฟลุกขึ้นมา เพราะว่า บางครั้งแล้วอะ คือเราไม่อยากผ่อนไฟใช่ไหมครับ แต่เราจะแก้วิธีด้วยการแบบ ยกกระทะขึ้นให้มันสัมผัสหน้าไฟน้อยลง แล้วแบบ อุณหภูมิมันจะดร็อป เงี้ยครับ แล้วถ้าเราอยากกลับไปให้มันร้อน เนี่ย เราก็แค่ตั้งกระทะลงไปอะ คือ ม คือมันสะดวกมากครับ
อืม ค่ะ อืม อ๋อ อืม ๆ ๆ เออ อืม ๆ ๆ เออ เราก็ไม่เคยคิดถึงมุมนี้เหมือนกันนะ
อืม อืม ผมว่า ผมว่าไฟเนี่ย อือ หลัก ๆ คือมันควบคุมอุณหภูมิง่ายครับ แล้วก็ด้วยความที่เราเคยชินมั้งครับ ผมว่า เราก็เลยแบบว่า "โอเค ไฟประมาณนี้ ฉันรู้ว่า มันจะร้อนประมาณไหน? และฉันจะใช้เวลาทำเมนูนี้ประมาณไหน?" ใช่ไหมครับ อืม
อืม ใช่ เพราะ ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ อา ก็นี่แหละ เหมือนที่เราบอกว่า การทำอาหารน่ะ มันเหมือนเป็นการใช้เซนส์มากกว่า เออ แต่ละคนมันก็มีเซนส์ไม่เหมือนกัน จะทำออกมาดี ทำมา ออกมาอร่อย แล้วก็เราว่า ขึ้นอยู่กับ เขาเรียกอะไรนะ เหมือนเป็นทริกอะ แต่ละบ้านเขาจะมีทริกการทำกับข้าวไม่เหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม อืม อ้อ อันนี้ อันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับ คือทริกนี่นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับ อย่างเช่น ผมว่าหลัก ๆ พวกระยะเวลาการใส่ของเข้าไป หรือว่า เอ่อ อะไรพวกเนี้ย อย่างเช่น อา ของอันนี้ใส่ลงไปใน ก่อนจะปิดไฟประมาณสัก 1 นาที อะไรเงี้ย ผม ผมว่ามันสำคัญมาก ใช่ไหมครับ?
อืม ใช่ อืม ค่ะ ค่ะ อา ๆ

อืม ผัด ขี้เมา เอย อะไรอย่างนี้ใช่ไหม?
เออ อ เอ่อ เฮ้ย แต่ผมว่าผัดขี้เมานี่ เหมือน เหมือนจะกลายเป็นอาหารของชาติเราไปแล้วนะ เพราะผมรู้สึกว่า มันเข้ามากเลยอะคุณ
อืม อืม ๆ ๆ อยู่นี่เราก็ทำผัดขี้เมาให้สามีกินบ่อย ๆ แต่อีกอย่างหนึ่งที่เรา รู้สึกว่า เราคิดถึงมากเลยอะ ทำยังไงก็ไม่ได้รสชาติเหมือนที่ไทยตามร้าน อย่างเงี้ย ผัดมักกะโรนีอะค่ะ
อืม อืม ผัดมักกะโรนี ที่ไทยตามร้านรสชาติมันจะเป็นยังไงครับ?
อืม มันจะนัว ๆ นะ เราว่า มันจะแบบ อร่อยอะค่ะ บอกไม่ ถูก เราก็ไม่รู้ว่า คือไม่เคยทำเอง เอ๊ย ไม่ใช่ไม่เคย เคยทำ แต่ทำก็ไม่เหมือนกับร้านตามสั่งอะ
อืม คุณ คุณเคยลองใส่ผงวิเศษหรือยัง?
แต่ก็นั่นแหละ มันก็เป็นเหตุผลที่ว่ามันอาจจะไม่อร่อยก็ได้ เพราะว่า เรา เป็นห่วงเรื่องสุขภาพไง
<chuckles> อือฮึ อุ๊ย จริง ๆ แล้วอะ เราอย่าไปมองอันนั้นเป็นผู้ร้ายครับ ผมถามงี้ดีกว่า คุณกลัวอะไรกับผงวิเศษครับ?
อืม ค่ะ อืม ไม่รู้เหมือนกันน่ะ เขาบอกว่ามันไม่ดีก็ไม่ดี <chuckles>
อือฮึ คือจริง ๆ แล้วอะผมว่า ทุกอย่างอะมันอยู่ที่ปริมาณ แล้วก็มุมมองครับ คุณลองคิดว่า ถ้าคุณต้องปรุงทุกอย่างในปริมาณที่มากอะ แบบอย่างใส่น้ำตาลมากขึ้น ใส่ เอ่อ น้ำปลามากขึ้นอะ มันก็ไม่ได้ดีกับสุขภาพนะครับ เอาจริง ๆ อะ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ใช่ อืม เห็นด้วย นะ
อืม ผมก็เลย ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับ ผมจะไม่ได้มองผงวิเศษเป็นผู้ร้ายครับ <chuckles> แล้วก็รับประทาน
แล้วมองอะไรเป็นผู้ร้ายคะ?
เอ่อ เรา เรามองตัวเองให้เราเป็นผู้ร้าย คือบางครั้งเราใส่เยอะเกิน อย่างเช่น ถ้าเป็นเรื่องหลัก ๆ อย่างผงวิเศษเนี่ย เขาบอกว่า อุ๊ย เพราะว่าโซเดียมมันสูง อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ?
<chuckles> อืม อืม ค่ะ
อ้อ แต่กลับกันน้ำปลานี่ก็ไม่ใช่ว่าโซเดียมน้อยนะครับ แล้วก็พวกหมูหมัก อะไรพวกเนี้ย คือเขาก็หมักมาด้วย ด้วยกรรมวิธีการที่มันเติมโซเดียมไปเยอะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะแบบว่า โอเค ถ้าเราใส่ผงวิเศษเราอาจจะใส่น้ำปลาน้อยลง แล้วก็ดูเอาว่า อุ๊ย โซเดียมอันเนี้ย ถ ปริมาณต่อเท่าเนี้ยมันเท่าไร แล้วเราก็ปรับลดหน้างานให้มันแบบเพียงพอต่อปริมาณที่เรากินต่อวัน อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม อืม ค่ะ เออ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ๆ อืม เออ ถ้าเราเปลี่ยนนิ เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนความคิดมันก็ดีเหมือนกันเนาะ
ใช่ ใช่ครับ หลัก ๆ เนี่ย คุณลองคิดดูสิครับ อย่างเช่น เอ่อ คนบอกว่า "เฮ้ย ถ้าฉันจะกินไขมัน ฉันต้องกินไขมันจาก เอ่อ เนื้อสัตว์ดี ๆ อย่างเช่น เอ่อ ปลาทูน่า ปลาแซมอน" ใช่ไหมครับ คุณลองกินในปริมาณที่เยอะสิครับ มันยังจะส่งผลดีต่อสุขภาพคุณหรือเปล่า?
อืม อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม แต่ว่าอันนี้ มันก็เป็นข้อดีของการทำอาหารเองเนาะ เพราะเรารู้ว่า ที่มาที่ไปเป็นยังไง แล้วเราจะใส่อันไหนมากน้อยแค่ไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา ใช่ครับ คือตื้อ ต้อง ต้อง ผมว่าผมต้องขอบคุณตัวเองที่มีช่วงหนึ่งที่ผมลดน้ำหนัก แล้วผมแบบเป็นคนที่แบบ ดูทุกอย่างเลยครับ Nutrition Facts หลังกล่องเนี่ย
อืม อืม อืม ๆ ๆ ๆ เราก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยดูเลยค่ะ เพิ่งมาดู ตอนมีลูกนี่แหละ พอเริ่ม ใส่ใจเรื่องอาหาร ใช่ ใช่ ก็เริ่มมาดู คือไม่เคยมี คือเมื่อก่อน ก็คือ กินแค่อะไรที่มันอร่อยอย่างเดียวเลยอะ <chuckles>
ใช่ อ๋อ เราก็เป็นห่วงสุขภาพลูกใช่ไหมครับ? อืม

ค่ะ
แล้วบางทีเรารู้สึกว่า คือผมอะเป็นคนชอบทานคาร์โบไฮเดรตครับ พวกแป้ง พวกข้าว อะไรพวกเนี้ย แล้วแบบเวลาเราไปกินร้านอาหารเนี่ย เราอะชอบข้าวผัดมาก แต่บางร้านน่ะ เขาให้เราน๊อยน้อยอะคุณ เราก็เลยแบบ โอเค งั้นฉันจะทำรับประทานเองเลยแล้วกัน อะไรอย่างงี้ แบบใส่ข้าวเยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
อือ อืม ๆ ค่ะ อือ อืม อืม เออ ๆ ค่ะ ๆ อืม
เออ แต่นั่นก็เลยเป็นสาเหตุแรกที่ทำให้ผมเนี่ย เริ่มมาทำอาหารจานแรกอะ นั่นก็คือข้าวผัด เพราะว่าตอนที่เราแบบว่า เรา เขาเรียกอะไรนะ เรา เรา เขาเรียกอะไรนะ เราแบบ เรา Toss Toss มันอะครับ คือแบบว่าร่อนกระทะอะ ผมรู้สึกว่ามันดูเท่ด้วยบางทีอะ <chuckles>
คือผัด ไปที่นู่น ค่ะ อืม อืม อืม โอ้โฮ แสดงว่า คุณแบบว่าทำท่าแบบจริงจังเลยนะ เรานึกภาพ แบบ ไฟแดงลุกฉ่าขึ้นมาเลยอะ <chuckles>
เออ ใช่ครับ อุ๊ย ไฟ ไฟเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะ แต่ว่าก็มีบางครั้งที่เราจะเอากระทะไปขูดกับเตาแก๊สอะ แล้วมันจะมีสะเก็ดไฟขึ้น แบบว่ามันดูเท่ดีเหมือนกัน <chuckles>
อืม อ๋อ โอ๊ย เรายังไม่ แล้วเท่ขนาดนั้นเลยอะ
อือ ๆ <giggles> ลองไปทำดูนะคุณ แบบมัน เราจะดูรู้สึกโปรมาก เหมือนเราเล่นกับไฟอะครับ <chuckles>
อืม อืม โอ๊ย แต่บ้านเรากระทะ เอ๊ย ไม่ใช่กระทะ เขาเรียกอะไรอะ เตาไฟมัน ไม่ได้ ใช่ มัน เป็น เป็นเตาขด ๆ อะค่ะ มันไม่ได้เป็นเตามีไฟลุกอะ ซึ่งจริง ๆ อะเราชอบทำแบบเตาไฟลุกมากกว่านะ
อืม อ๋อ มันเป็นเตา Induction ใช่ไหมครับ? อ๋อ โอ๊ย

ใช่ สำคัญเลย เหมือนทำข้าวผัด อย่างเงี้ย เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่า ข้าวอะต้องใช้เป็นข้าวเย็น ไม่ใช่ข้าวสุกใหม่ ๆ
อืม อ๋อ โอ๊ย! อันนี้จริง ๆ แล้ว อ๋อ ครับผม
อืม เหมือนตอน เหมือน เหมือนเป็น เบสิก ใช่ไหมคะ? ทุกคนต้องรู้
ใช่ครับ แต่ว่า <clears throat> มันมีไอ้นี่นะ คนออกมาพูดนะแบบว่า "อุ๊ย! ข้าวอะ ไม่จำเป็นต้องใช้ข้าวเย็นก็ได้" เขาบอกว่า "คนที่ใช้ คนที่ใช้ข้าวเย็นน่ะ คือพวกมือไม่ถึง" <chuckles>
เหรอ? อ้าว เหรอ? เฮ้ย! แต่ว่า แต่ถ้าเราทำข้าวสุกอะ ทำข้าวร้อนน่ะ มันออกมาแฉะทุกครั้ง เลยล่ะ ใช่ค่ะ
คือ คือ มันจะแฉะ อะฮะ ใช่ครับ แต่ว่า จริง ๆ แล้วอะ มัน มันมีวิธีอยู่ครับ ก็คือเราจะหุงข้าวทำข้าวผัดเนี่ย บางทีใช้ข้าวหอมมะลิอะครับ แล้วก็เรากะน้ำในปริมาณที่น้อยลงครับ ข้าวมันก็จะเป็นข้าวร่วน ๆ แข็ง ๆ อะ แล้วเราก็เหมือนกับว่า เราใช้ สำหรับผมนะ เราจะใช้แบบว่า อ พวก พวกของที่เอาลงไปผัดอะ เราพยายามจะ หะ ให้มันมีแบบว่าส่วนประกอบที่เป็นน้ำอะที่น้อยครับ แบบว่า อ่า ใช้น้ำมันน้อยลง ใช้อะไรน้อยลง ไฟแรงขึ้น มันก็จะทำให้ข้าวอะเหมือนกับว่า มัน มันสุกจนมันเกือบแข็งนะครับ
ค่ะ อืม อืม อืม เอามา ผัด ต่อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ๆ อืม อืม
แต่จริง ๆ แล้วการใช้ข้าวเย็นเนี่ย ก็ ก็รู้สึกว่า มัน มันนิ่งที่สุดแล้วครับ คือมันง่ายด้วย แล้วก็มันออกมาอร่อย และร่วนแน่ ๆ
ค่ะ ใช่ อืม อย่างง่าย คือว่า อืม ๆ ๆ ๆ ใช่ แล้วเราดู จากคลิป ยูทูบ เดี๋ยวเนี้ยเวลาเขาทำข้าวผัดอะ เขาจะมีสูตรในการทำที่แบบว่าเอาไข่ไปทอดก่อนน่ะค่ะ แยกไข่ขาว กับไข่ แดงอะ คุณเคยดู
อืม ๆ ใช่ครับ อืม อ๋อ อืม เคยครับ อันนั้นจะ เออ อืม เคยครับ อันนั้นจะ อืม
แล้วมันอร่อยขึ้นจริง ๆ นะ
เออ จริงครับคุณ
อืม อาจจะเป็นแบบแค่เล็ก ๆ น้อย ๆ เองอะ คือไม่ได้เพิ่มอะไรเลยอะ แค่รู้ว่า เออ เอาไข่ไปแยกไข่ขาวไข่แดง แล้วมาทอด เรารู้สึกว่าพอเอา มาคลุกกับข้าวแล้วมัน มันกินเนื้อไข่ที่มันกรุบ ๆ มัน มัน เด้งดึ๋งอะ มันอร่อยกว่าการที่เราเอาผัด เอาไข่ลงไปผัดกับข้าว อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อือ คือผมว่าหลัก ๆ แล้วอะ คือตัวชูรสชาติให้อาหารไทยมันมีรสชาติน่ะ เพราะว่ามันคือน้ำมันส่วนหนึ่งครับ เพราะว่าน้ำมันมันจะไปเคลือบลิ้น แล้วทำให้เราอะสัมผัสรสชาติได้เยอะขึ้นนะ ผมว่าการที่เอาไข่ลงไปทอดก่อนน่ะ คือเหมือนน่ะ ให้ไข่อะมันได้สัมผัสน้ำมันเต็ม ๆ อะ เพราะว่า
อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ๆ
ทุกส่วนของไข่ มันโดนน้ำมันไงคุณ
ค่ะ ๆ อืม
ใช่ครับ แล้วทีเนี้ยไข่มันก็เหมือนกับว่า อา เอาอย่างไข่ทอดอะครับ ไข่ทอดในน้ำมันแบบเยอะ ๆ อะ ที่มันฟู ๆ อะ มัน อะ มันอร่อยกว่าไข่ ใช่ครับ น่ะ ผมว่าหลัก ๆ มันคือการใช้น้ำมันด้วย ก็เป็นทริกเล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ
ค่ะ ค่ะ อืม มันจะฟูกรอบอร่อย อืม อืม เออ เราว่า จริง ๆ การทำอาหารเนี่ย มันไม่ใช่แค่แบบว่าการทำตามสูตร หรืออะไรอย่างเงี้ยแหละเนาะ มันก็เนี่ยมีทริกบางอย่างที่แบบว่า เฮ้ย! บอกต่อกันมา หรือว่าเราต้องแบบสังเกตเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อทำให้อาหารมันอร่อยขึ้นน่ะค่ะ
อืม ใช่ อืม อืออึ อือ แต่ว่าพูดถึงการ อะแดปต์ อะแดปต์ ของทานนี่ ผมว่า บางทีมันก็เป็นเรื่องตลก ๆ เหมือนกันนะ แบบอย่างคนไทยก็ชอบเอาอาหารต่างชาติมา อะแดปต์ เป็นสูตรของเรา แล้วแบบ ที่มันจะ พ ชอบมีพวก รีแอกชัน ต่างชาติมาทำอะ อย่างที่เห็นเยอะ ๆ ก็สปาเกตตีอะครับ <chuckles>
อือฮึ ค่ะ อือ

อืม ก็ผมว่ามันก็ไม่ผิดนะ เอาจริง ๆ แล้วผมว่า ร่างกายคนเราอะควรได้รับสารอาหารที่มันแปลกปลอมบ้างอะ อย่างผมว่าบางคนที่เขากินแต่ของดี ๆ มา ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาจำเป็นต้องไปเจอของที่มันไม่ดีอะ ร่างกายเขาอะไม่รับเลยนะคุณ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ เราเข้าใจนะ เพราะว่าเราอะ อยู่ต่างประเทศมานาน อย่างเงี้ยค่ะ คือเรารู้ตัวเลยว่า พอกลับไปไทยอะ เหมือนเมื่อก่อนอะเราไม่เคยเข้าใจเลยว่า ทำไมฝรั่งเขามาแล้ว เขาถึงท้องเสียอยู่บ่อย ๆ อะ แต่ตอน เนี้ย เราเป็นแล้วอะค่ะ คือพอกลับไทยไป เนี่ย คือเราจะไป คือไม่ได้แบบว่ากระแดะ หรืออะไรอย่างเงี้ย ถามว่าอยากกินไหม? อยาก กิน ใจจะขาด เพราะคิดถึงมากพวกแบบ ส้ม ตำข้างทาง ร้านข้าวแกง ร้านอะไรข้าง ทาง สตรีตฟูด อย่างเงี้ย แต่มัน กิน แล้วท้องเสีย กินไม่ได้เลยค่ะ เพราะอาจจะด้วยแบบเรื่องอุณหภูมิที่เราไม่คุ้นชินด้วย อาหารที่มันตั้งไว้ นาน ๆ กลาง ความร้อน ฝุ่นอะไรเอย อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม อืม อืม อืม อืม อือฮึ อืม อืม อ๋อ เออ อุ๊ย แต่พูดถึงอาหารที่ตั้งไว้นานเนี่ย อันนี้ผมว่า มัน มันไม่ดีอยู่แล้ว แหละ ถ้าเลือกได้นี่ อาหารสดใหม่นี่ มันก็ยังดีกว่า อาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ อะ ก็ยังดีต่อสุขภาพมากกว่า
อา อืม ค่ะ อืม ใช่ แต่เมื่อก่อนตอนอยู่ไทย เราไม่เคยเป็นนะ เรากินอะไร ก็ได้
นั่นน่ะครับ ผมถึงคิดว่ามันคือภูมิคุ้มกันครับ อย่าง อย่าง อย่างเช่นผมอะ ผมอะคิดเรื่องหนึ่งนะ ตอนผมมาอยู่ภาคเหนือใหม่ ๆ คือคนที่เนี่ยเขาอะสามารถกิน กินหมูดิบกันได้อะครับ
อืม ค่ะ อืม อืม
ใช่ แล้วทีเนี้ยเขาก็จะบอกว่า อุ้ย คุณลองกินสิ ผมก็พูดไปแบบว่าในมุมมองผมเลยว่า เออ ที่คุณกินได้มันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ที่คุณส่งมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วมันเลยทำให้ร่างกายคุณอะ มัน มัน มันรับเชื้อตรงนี้ได้แบบว่า ใช่ครับมันมีภูมิต้านทาน แต่ว่าเราอะไม่เคยกินมาเลยทั้งชีวิต ถ้า ช ร่างกายเรารับเข้าไปเนี่ย มันคุยกันไม่รู้เรื่องครับ <chuckles>
อืม อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม มันมีภูมิต้านทาน อืม เออ ค่ะ อืม ๆ ๆ ๆ เออ เข้าใจ อันนี้ก็เมกเซนส์เหมือนกัน เพราะรู้สึกว่า เดี๋ยว เนี้ย ก็มีเด็กหลาย ๆ คน หรือว่าผู้ใหญ่หลาย ๆ คนที่จะมีเรื่องความแพ้อะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมาย อะ ซึ่ง เมื่อก่อนไม่เคยได้ยินเลยค่ะ
อืม อืม ครับผม ผมว่ามันเป็นเรื่อง ผมว่ามัน ผมก็ยังไม่แน่ใจหรอกนะว่า มันแบบว่า เอ๊ย ถูกต้องไหม? แต่ว่า เอ่อ เท่าที่ผมสังเกตตัวเองมาด้วยหลาย ๆ ครั้งอะ ผมก็เป็นครับ อย่างตอนที่ผมไปอยู่อเมริกา แล้วกลับมา ผมกลับมากินของบางอย่าง มันก็ท้องเสียเหมือนกันครับ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่ไหม อืม ใช่เพราะร่างกายเราไม่ชินเนาะ ก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่มาพูดคุยกัน
ใช่ ครับ ครับผม ทางนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับ วันนี้สนุกมากเลยครับผม
ค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ